Mhm. Terus, apalagi itu Kak, kalau di Malang?
Et terus rawon sih, eee, rawon sebenernya aku itu gak tau ya, itu pertama kali atau kedua kali, eee, aku nggak terlalu sering banget makan rawon cuman aku suka sih rawon. Cuma kalau dibanding rawon sama gudeg aku lebih memilih gudeg sih, eee, rawon itu, terlalu kenceng ya, eee, <sniffs> dari apa, rempah-rempahnya, heeh.
Oh. Heeh. <laughs> Bumbunya ya. Heeh. Eee, m padahal enak juga loh Kak, sebenarnya rawon itu. Tapi ya memang, Indonesia itu khas banget ya karena bumbunya tuh banyak banget. Jadi kita bisa milih yang sesuai selera. Nah kalau Kakak nih sekarang nih, eee, ada kepikiran nggak sih? Maksudnya, eee, antara bikin konten gitu kan yang berkaitan dengan itu gitu. Kan soalnya kan sekarang, orang-orang juga banyak yang cuma kayak modal modal, iseng doang bikin review atau apa gitu kan, eee, memperkenalkan aja gitu kan, “Aku nyobain yang apa,” gitu, Kak. Kepikiran juga nggak sampai bikin konten?
Iya, enak juga. Bener bener. Oh, kalau kalau itu aku ada kepikiran ya, eee, mungkin aku bikin story terus aku taruh di highlight. Cuman aku nggak ada niatan, eee
Mhm. Mhm.
ada ada niatan atau ada ngarep kalau postingan ini, ah, bakal viral sih aku nggak ada niatan ke situ ya. Eee, aku takut juga nih sama, sama sosial media sebenarnya aku tipikal orang yang kayak gitu ya.
Heeh heeh. Cuman <laughs> Ya ya, betul betul. Tapi maksudnya kan kalau kita cuma memperkenalkan kita lagi makan disini nih itu juga nggak sebenernya kan nggak apa-apa juga kan, tanpa review apa pun gitu kan, sebenernya.
Iya nggak papa. Mhm mhm. Iya paling sebatas itu sih.
Eee, terus sama ini Kak. Heeh, sama ini Kak aku penasaran pernah nggak Kakak itu cuman kayak random doang nih, lagi jalan-jalan kemana terus, emang udah jam makan terus liat tuh tempatnya kayaknya menarik, belok aja udah langsung spontan gitu, Kak. <chuckles>

Oh, ya itu menarik itu ke Jogja.
Eee, bener sih, eee, biasanya ketika aku jalan-jalan ke kota yang bukan tempat tinggalku, ya, untuk tujuan liburan, berwisata gitu, biasanya pengen nyobain tempat makan yang
Mhm.
Di a apa ya, jadi favorit, eee, atau mungkin yang legendaris di kota itu gitu, jadi pengen ngerasain gitu. Aku gak terlalu suka tempat makan yang modern-modern sih, aku lebih tertarik yang legendaris-legendaris gitu.
Oh, oke. Heeh, jadi Oh, iya? Oke. Berarti yang kayak umurnya mungkin, eee, di atas 2 tahunan, 3 tahunan lebih bahkan ya, eee, heeh. Nah, apa tuh, Kak, yang Kakak tertarik kalau di Jogja itu berarti mungkin kisaran apa ya, gudeg gitu, Kak?
Betul. Betul. Gudeg ada.
Heeh. Atau apa, Kak? Maksudnya kayak, eee, contohnya aja, Kak.
Eee. Oke, contohnya mungkin ada beberapa makan sini yang aku contohin cuman aku mau berbagi cerita gimana caranya aku nemuinnya ya. Eee, awalnya aku kayak kebanyakan orang sih, ngandelin TikTok ya dari reviu reviewer yang udah, eee, unggah videonya di TikTok, eee, cuma kebanyakan sama itu-itu aja gitu ya, aku nyoba cari yang lain dan aku kepikiran, oh kayaknya aku punya temen di Jogja nih, warlok nih. Eee, jadi aku tanya ke dia tuh, eee, dan biasanya kalau misalkan video-video yang di TikTok itu yang viral itu, apalagi di musim liburan ya ketika dateng, eee, rame banget biasanya, atau mungkin secara harga gak ramah tuh, <chuckles> biasanya kayak gitu. Jadi aku
Mhm. Iya, gimana tuh? Mhm. Betul. Heeh. Mhm mhm. Iya. Heeh heeh. Heeh. Iya, betul banget. Iya iya. Udah ngantrinya lama, harganya gak oke gitu ya. M <clears throat>
Bener bener. Jadi aku, ah, coba kayaknya nanya ke temenku yang asli Jogja gitu ya, akhirnya nanya tuh. Yang pertama dia rekomendasiin itu, eee, sebenernya ada beberapa yang mirip ya sama rekomendasi TikTok, yang pertama itu dia Mangut Lele. Mangut Lele Mbah Marto, dia bilang itu. Aku cek dong di Google, Mangut Lele Mbah Marto ada 2 nih.
Mhm. Oh. Oke. Heeh.
Ek tata ada 2, yang satu secara reviu lebih gede, eee, yang satu secara reviu lebih sedikit, aku tanya, "Yang mana nih yang bener?" Dia ceritain, ternyata, eee, Mangut Lele Mbah Marto ini, eee, dia ada ada pertikaian nih. Itu makanan yang dikelola keluarga gitu ya, ada pertikaian. Sebelumnya awalnya yang yang orisinal itu emang yang Mangut Lele Mbah Marto yang rame. Cuman udah diambil alih sama keluarganya. Jadi Mbah Martonya sebenarnya malah bikin baru tuh, eee, yang justru reviunya lebih sedikit.
Mhm. Mhm? Oke. M ah. Heeh. Mhm. Mhm.